Мгм. Да, я согласен, я согласен.
Да. Мгм. Как говорится, такое бывает очень часто. Ну, а, а как это, как говорится, с этим бороться? Да, то есть у людей, я считаю, что каждый должен начинать с себя, да. То есть, а, вставать на место этой собачки бедненькой.
Ну, или так, или, знаете, пойти и поработать в местном при хотя, ладно приют- это немножечко уже экстремальненько, я думаю, стоит просто пойти и поработать в каком-то, ну, местном кафе или еще что-то такое, даже не кафе, ладно, хорошо. Где-нибудь, где у тебя будет контакт с собаками, и у тебя будет какой-то шанс вообще познакомиться с этими животными и чуть-чуть поближе.
Мгм. Ага. Н-да. Согласен, с одной стороны. Мгм.
Я так думаю. Потому что, если у тебя вот будет этот шанс с ними побыть поближе, у тебя будет возможность с ними, как говорится, ну, не знаю, просто быть рядом. Может быть, твой страх, он и пропадет полностью.
Да. Мгм. Конечно. Ну, может, не пропар пропадет. По крайней мере, ты начнешь их, по крайней мере, видеть, да шт как они ся ведут, о, и тому подобное. Потихонечку к ним привыкать тоже можно и тому подобное. С чего-то начинать. Мгм.
Так точно. Так точно. Вот именно. Нужно вообще дать этим животным шанс, да. Вообще, я бы сказал бы, почти любым, ам, скажем так, своим фобиям нужно давать шанс. И иногда вот фобия- это вот
Ага. Мгм. Да-да-да-да.
даже не знаю, ну, надо двигаться, надо что-то делать.
Конечно, я с вами согласен. Ну, у, о, вот у вас у самого были какие-то плохие примеры там столкновения с собаками, то есть плохие какие-то эти, э, истории?
Честно сказать, я когда в приюте работал, у нас была такая ситуация, то что у нас была собака, которая очень сильно ненавидела людей.
Мгм.

Ну конечно же. Да. То есть что-то случилось- это по понядным дз по понятным причинам, что-то случилось- то, что у человека фобия. Может, он просто изначально даже ничего особо не случилось. Но вот как-то в детстве испугались, что ли, или ещё чё-то такое случилось. Понятия не имею. Но вот как-то ты пришёл к тому, что тебе вот теперь страшно, а, когда ты видишь больших собак.
Ну. Мгм. Да. Получается так. И я считаю, что это, ну, знаете, с одной стороны, как бы нормально. Да, то есть, э, б относиться осторожно, то есть, э, с с собачками. Потому что, давайте будем честны, а, они на самом деле могут быть опасны. Как думаете?
Ну, есть вероятность маленькая. То есть если ты не знаешь эту собаку, не знаешь хозяина этой собаки. И вот, скажем так
Мгм.
не уверен то, что эта собака тя покусает. Ну, в принципе, эм, я думаю, то, что не без осторожности. То есть осторожность должна быть в любом случае. Да.
Да. <clears throat> Ну, вот. Просто я считаю, что на самом деле, м, скорее всего, каждая собака, если её как-то спровоцировать, да- то есть и никогда не знаешь, что собаку может спровоцировать. Вот тут вот важный момент. А, как вы думаете?
Абсолютно верно, да. Ну, потому что у каждой собаки свой какой-то триггер. И ты не знаешь, чего она вообще-то, бедненькая собачка, пережила за это время, да.
Абсолютно. Мгм. Вот. И в этом-то, наверно, большая проблема. Если ты, как говорится, не знаешь, в чём, а, да, то есть, э, что с этой собачкой не так, ил или что вот её триггерит, то будь готов, как говорится, к плохим последствиям.
Мгм. Мгм.